Eh
Hello, magandang hapon.
Magandang hapon sa'yo.
Magandang hapon din po.
Kamusta ka? Oo, kamusta ka naman?
Okey lang po, kamusta po kayo?
Ah, eto mabuti naman, kumusta naman 'yong klima sa inyo, mainit ba?
Sobrang init po dito, diyan po ba, mainit po ba?
Oo, dito din, mainit din dito sa amin, kaya kailangan talaga ga naming gumamit ng electric fan, ikaw ba? <snorts>
Opo, 'yong electric fan nga din po sa'min, walang patayan.
Oo nga eh, kaya, mm, si sigurado na tataas na naman 'yong bayaran sa kuryente alam mo na mainit ang panahon.
O opo, kaya po ano, eh, sobrang sa tingin ko kaya sobrang init ngayon kasi, grabe na 'yong polusyon eh.
Oo nga eh, 'yon din naiisip ko eh, kaya kailangan talaga natin na tignan din 'yong kapaligiran natin. Sa palagay mo ba, ano ang reaksyon mo kapag may nagtatapon ng basura kahit saan?
Siyempre ano po, ako kasi, ayoko ng ano eh, makalat eh, ayoko ng makalat sa bahay, kayo ba?
Mhm, ay, siyempre ako din ayoko ng makalat din. Siyempre para sa akin 'yong mga nagtatapon ng basura kahit saan, nagpapakita 'yon ng kawalang disiplinaan ng isang tao. Kasi, bakit kailangan nilang magtapon ng basura sam, kahit saan na parte ng lugar, so parang, ano 'yon eh, nagpapahiwatig 'yon ng pagkatao nila eh, kailangan
Opo. Saka pog 'pag nag, uh 'pag nagtatapon po ng basura, ano po 'yon eh, 'yon 'yong nagiging dahilan kung bakit, grabe 'yong ano eh, polusyon sa bansa ngayon.
Tama, tama, saka 'pag tag-ulan, bumabarado 'yong ano, 'yong imburnal o kaya 'yong drainage, dahil din sa mga plastic o kaya basura na kinakalat din ng mga tao. Kaya naman nagkakaroon ng pagbaha, 'di ba, tama 'yong sinabi mo na pollution.
Tama po. Kaya nga po 'pag kaya kaya nga po 'pag may nakikita ako na, nagtatap mga basura sa may kahit hindi po sa tapat namin or malapit sa'min, ako na 'yong mismong naglilinis eh.
Mhm, oo, oo. Alam mo, ambait mo naman, ako din ginagawa ko din 'yan. Kapag meron akong nakikita na mga plastic sa paligid, tapos may nadaanan ako, pinupulot ko 'yan, nilalagay ko talaga sa tamang basurahan, kasi, in pangit kasi tignan kapag madumi 'yong paligid, 'di ba?
Oo, parehas po pala tayo.
Oo, siyempre napapansin ko din 'yan eh. Um, ikaw ba, para sa'yo, bakit kaya sa tingin mo maraming tao ang nagtatapon ng basura kahit saan? Parang na ano na 'to, 'no?
Ano po 'yan eh, tawag dito? Wala po kasi silang ano eh, parang, sa tingin ko kawalan ng disiplina. Kaya ginagawa nila, hindi sila napalaki nang maayos ng magulang nila. Kasi kung ikaw matino kang tao, bakit ka magtatapon kung may basurahan naman.
Oo t Totoo 'yan, katulad ng sinabi ko kanina 'yong k gano'n din 'yong sinabi mo na kawalang disiplina sa isang tao. Pangalawa, gusto kong idagdag, ah, 'yong sinabi mo, 'yong tinatamad sila, alam mo na, 'yong mga tao minsan, tinatamad na magtapon ng basura kasi
Oo, tama po, 'yong 'yong ano na lang po, 'yong ilang hakbang na lang, hindi pa nila nagawang itapon do'n 'yong basura.
Oo. Kaya nga eh, kaya 'yon din ang napansin ko, lalong-lalo na 'yong mga kabataan ngayon na, um
Kaya po siya naiisip ko po, 'yon po 'yong nakakaapekto sa grabeng pag-init ng klima natin ngayon. Dahil sa, dahil sa polusyon ng ano, polusyon ng iba't ibang usok, kasi, ang ginagawa sa sobrang dami ng ano, do sobrang dami ng basura, sinusunog. Kaya 'yong nagiging polusyon, 'yong usok na 'yon nagiging polusyon, sa tingin niyo po?
Oo. Mhm. Oo. Tama, tama 'yong sinabi mo, sumasang-ayon ako diyan. Kaya minsan, kapag nalalanghap mo talaga 'yong usok, nagkakaroon tayo ng ano eh, 'yong, nararanasan natin 'yong sakit sa baga, or iba't ibang klase ng sakit sa sa lungs.
Opo, iba na po kasi 'yong kemikal na, nanggaling diyan, opo, galing sa usok.
Nalalanghap natin. Oo, tama 'yong sinabi mo, kaya ano sa palagay mo 'yong puwedeng gawin para mabawasan o maiwasan ang ganitong ugali?
Pa'no maganda 'yon, sa pag ano pa lang eh, sa ba halimbawa 'pag nagkaroon ka ng anak, bata pa lang tinuturuan mo na talaga na, dapat ...sa lahat ng oras, palaging malinis, laging kung sa kung ano 'yong basura do'n mo lang dapat itatapon, may tinatawag tayong, 'di ba, 'yong pag tamang pagse-segregate ng basura, 'yong nabubulok
Mm. Mhm. Alam mo, totoo 'yan. Tama. Oo, saka yong hindi nabubulok.
tapos 'yong hindi opo, hindi nabubulok, tapos 'yong iba puwedeng i-recycle.
Totoo 'yan, kaya naman, tama 'yong sinabi mo, sumasang-ayon ako diyan, na bata pa lang turuan na 'yong bata kung, saan itapon 'yong kanilang mga basura. At saka maglagay din ng trash can, sa bahay ninyo, sa loob ng tahanan, o kaya sa paligid, para, um, ano, 'yong mga bata makita nila 'yong trash can itatapon na lang do'n 'yong basura, pati na din sa kalsada, 'di ba? At saka tama 'yong sinabi mo ha, na, i-separate 'yong biodegrable saka non-biodegradable. Para naman maging maayos 'yong pagtatapon ng basura at, kung ano 'yong dapat na i-recycle, 'yon ang dapat i-recycle, saka is mhm.
Opo, tama po. Opo. Nga po. Tama, ah Tama po. Tsaka isa pang nai naiisip ko po diyan na ano, parang paraan para, maging ano, maging mabawasan 'yong mga pagtatapon ng basura, siguro ano
Mhm. Oo, oo.
pa panatilihin ang mga program mga programa sa mga barangay na mga clean-up drive, ganyan, mga paglilinis ng mga ano
Ay, totoo 'yan, gusto ko 'yan sinabi mo. Ng kalsada.
Kahit siguro dalawang beses dalawang beses sa isang linggo, magkaroon ng programa na, paglilinis ng kanal, gan'to kasi 'yon po, 'yong nagpapabara ng 'yong mga basura, 'yong nagpapabara eh.
Mhm. Tama, totoo 'yan. Kaya naman sa komunidad talaga, kailangan nating makipagkaisa sa, mga programa ng bawat ng barangay natin o kaya sa komunidad natin, saka dapat meron ding ano eh, 'yong nag-pi-pick-up ng mga basura sa labas. Alam mo 'yong magbabayad ka, tapos oo, 'di maganda 'yon, 'di ba?
Tama, dapat po ano, sa tingin ko Oo, tama po, sa tingin ko dapat po, 'yon din gawing regular na ano, regular na, parang siguro, tatlong beses sa isang, uh, linggo, dapat may nagpi-pick up ng mga basura.
Oo, tama. Mm, totoo 'yan.
Kasi 'yon din po 'yong nakikita ko sa mga ano eh, tulad po dito sa'min, minsan
Uh-huh, meron ba nag-pi-pick-up sa inyo?
Meron po nagpipick up sa'min isang beses sa isang linggo, sa inyo po ba?
Ay, ang galing naman, gusto ko rin 'yan. Wala sa amin eh, kaya napipilitan talaga kami na, alam mo na, magbungkal ng lupa para itapon 'yong basura doon.
'Yon lang, 'yon po 'yong mahirap, kasi dito sa'min minsan isang beses isang linggo, minsan wala. Kaya ang nangyayari po sa basura, nai-stock lang po dito, tas na nakakalat lang, lalo na kapag umulan, natatangay po 'yong mga sako, gano'n.
Hmm. Mhm. Ayun. Saka nag 'yon nga nagiging dahilan upang mag bumaha, nagkakaroon ng pagbaha sa isang lugar dahil sa mga plastik nab nakakalat diyan, nagiging sanhi ng pagkabarado ng mga kanal, kaya 'yon kailangan talagang
Tama po, ang isa pong ano eh, isa pong programa na sang-ayon ako, meron po dito sa'min na programa 'yong barangay, na tinatawag na "tapat mo, linis mo", ganyan pad
Ay, meron din sa amin 'yong ganyan.
Ah, meron din po sa inyo.
Oo, kaya ang ginagawa talaga namin, naglilinis kami sa kalsada, 'yong mga plastic, talagang inaalis namin 'yan, kaya naman kaya lang ang problema minsan dahil nga, 'yon nga, 'yong kanal, 'yong kapag nag, uh, kapag doon mo tinatapon sa bakuran niyo 'yong basura, ay siyempre dumadami 'yon eh, kaya kailangan talaga na merong oo, naiipon 'yon, meron mag-pick-up talaga ng mga basura sa maganda 'yong programa ng gobyerno na mag-pick-up ng mga basura tapos bayaran ng bawat, residente 'yong, mga truck 'yong mga truck na nag-pi-pick-up ng mga basura natin, 'di ba?
Opo, naiipon. Tama po. Dapat pondohan nila 'yon, sa tingin ko 'yon dapat 'yong, pagtuunan din ng pansin ng gobyerno sa panahon ngayon. Lalo na tumitindi na po 'yong ano, 'yong po polusyon dahil po sa basura.
Oo. Totoo yan. Oo nga eh, saka nagiging sanhi rin yata ng ano 'no, 'yong sobrang init ng panahon, 'di ba? <snorts>
Opo, 'yon po talagang pinaka nakikita kong dahilan kung bakit sobrang init ng panahon ngayon.
Saka nakakaapekto sa kalikasan, at saka sa komunidad, 'yon nga, 'yong ozone layer manipis na lang yo dahil nga sa mga, pagsunog sa mga basura oo, 'yong mga usok, kaya naaapektuhan 'yong kalikasan natin, pati na 'yong komunidad natin.
Usok po, opo. Tama po. Naiipon na lahat ng ano eh, kumbaga, kahit na sabihin mong maliit na basura lang 'yong itapon mo ngayon, eh, kung araw-araw mong ginagawa yan, sobrang daming basurang maiipon.
Mhm. Totoo 'yan, kaya, kailangan din talaga 'yong ano, pagkakaisa din ng bawat, alam mo na, bawat residente sa isang komunidad.
Opo, tama po.
So, 'yon din, isang hakbang din na naiisip ko, para naman matugunan mhm.
Mas ang naiisip ko po diyan, ang naisip ko po diyan 'yong isa pa po na ano parang, bigyan po ng ano, ng ng karagdagang trabaho 'yong mga, 'yong mga ano po sa bahay, siguro mga housewife po, na gumawa po ng mga, bagay na galing sa recyclable materials, tapos ibebe tapos ibebenta po nila 'yon, gano'n po 'yong naiisip kong isa ding programa para, epektibo talaga na mahikayat 'yong mga tao na ano, imbis na tinatapon nila 'yong basura na 'yon, iipunin nila. Sa halimbawa po 'yong, mga plastic bottle po iniipon, parang gagawin pong, kung anuman po 'yong bagay na magiging ka ka kagamit-gamit pa do'n sa plastic bottle na 'yon.
Oo. Mm. Ay, gusto ko 'yan. Ay, mabaga oo, tama 'yong sinabi mo, oo. Tama. Mhm. Oo, oo. O alam mo, maganda 'yong plastic bottle, alam mo ginawa ko minsan dahil nga marami kaming naiipon na mga plastic bottles, ang ginawa ko minsan, nagtanim ako do'n ng ano, ng gulay. Alam mo, maganda 'yong pagtaniman ng gulay, 'yong mga plastic bottles. Guntingin mo lang, 'yong hatiin mo, tapos lagyan mo ng, ng ano, ng soil, ayun puwede na, 'yong gulay na kamote, talbos ay, 'yong kamote tapos 'yong sibuyas, kamatis, 'yon 'yong puwede mong itanim do'n, kaya 'yong maganda 'yong sinabi mo.
Opo. Hmm. Opo, 'yon po. Opo, tama po. Kaysa i kaysa itapon mo, 'di ba? Tataniman mo na lang, makakatulong pa ulit ng ano
Oo, saka hindi ko, hmm Tama, sa kalikasan natin saka sa, pamumuhay din ng tao, o kaya sa komunidad, nakakatulong talaga yan.
Opo. Kasi mga plastic din talaga, mag maganda rin na itutulong yan sa ano eh, sa sa pamumuhay ng tao eh, hindi lang talaga siya literal na basura. Kumbaga, pagaganahin lang natin 'yong, imahinasyon natin, 'yong utak natin, pa'no natin mas magiging ma mapapangalagaan 'yong kalikasan sa tulong ng mga 'yon.
Um Mm. Totoo 'yan. Tama, tama. Mhm. Totoo 'yang sinabi mo, kaya naman, um, 'yon nga 'yong paraan, ng para paraan ng programa na epektibo. So, 'yon 'yong napansin ko din, 'yong, ah, tap tapat mo linis ko, saka 'yong paglalagay ng ano, ng trash can, 'yong pagkakahiwalay ng nabubulok at saka hindi nabubulok. Saka maganda rin 'yong plastic na sinabi k natin kanina, 'yong recycle talaga, pagtaniman ng halaman. So 'yon 'yong, ah, mga programa or mga paraan para mabawasan 'yong mga basura, 'di ba? <snorts>
Opo. Opo, tama po. Opo, sa saka naiisip ko din po do'n, kailangan talaga ano eh, sa'tin lang din manggagaling 'yong disiplina, kung papa'no ka magtatapon ng basura.
Totoo 'yan, oo. Totoo yan, sinabi mo.
Naninwala po ako na, kapag tayo nasa tamang disiplina, hindi na natin kailangan problemahin 'yong mga kakalat-kalat na basura kasi, kung may disiplina ka walang kaka walang mag magkakaroon ng pakalat-kalat na basura sa kalsada. Kasi, kahit naman magkara sa tingin ko po kasi kahit naman magkaroon ng basurahan diyan, kung hindi mo naman 'yan ginagamit nang tama.
Mhm. Totoo yang sinabi mo, hmm. Mhm, tama, oo-o, napansin ko din 'yan, gay mga napapansin akong tao, na meron na ngang basura sa paligid nila, hindi pa nila magawang itapon 'yong kanilang basura doon. Kaya, kailangan talaga 'yong di tamang disiplina.
H hindi Opo. Ang tawag lang po doon parang ano eh, kapabayaan parang, sa kapabayaan mong 'yan, 'yon na 'yong nangyayari. Ganito na 'yong kalikasan ngayon. Kasi
Oo. O at saka 'yong, walang malasakit din minsan 'yong tao, walang pakialam sa nangyayari sa komunidad nila.
Opo, kasi sabi po sa'kin ng lo ng lolo ko dati, hindi po gan'to 'yong panahon dati eh.
Mhm. Talaga? <snorts> Ano bang panahon nila noon?
Eh, ngayon kasi I mean, 'yong panahon po dati kasi kumbaga 'yong klima, hindi daw ganito kainit, parang kahit tanghaling tapat na, parang nakakapaglaro ka pa sa labas. Ngayon, bihira ka na makakakita ng batang nagpapalipad ng saranggola, dahil sa
Mhm. Ay, oo, tama, 'yong sinabi din ng mother ko 'yan. Oo, oo. Sa init ng panahon.
sa init ng panahon, dahil sa dahil nga po diyan, sa mga polusyon dulot ng mga pagtatapon ng basura kung saan-saan.
Tama, tama, kaya naman, ah, 'yon nga tamang disiplina, may malasakit sa komunidad, sa paligid, saka dapat maging alam mo din 'yong, responsable ka na mamamayan. Kasi kung naintindihan mo 'yong obligasyon mo bilang isang, mabuting mamamayan, hindi ka talaga magtatapon ng basura kahit saan. Naiintindihan mo 'yong pananagutan ng isang responsableng mamamayan, magagawa mo talaga na, ah, makibahagi sa programa ng gobyerno, na kung saan, ah, nakakatulong ito para, mawala 'yong mga basura sa paligid, at para mapanatili 'yong kalinisan, kaayusan sa paligid natin, at saka loob ng tahanan din natin siyempre.
Opo, tama po. Tama po. Opo. Ang naisip ko din po diyan na ano, epektibo talaga na programa, sa ano pa lang po, pagtuunan ng ng pansin talaga sa edukasyon. Kumbaga, 'pag tinuruan mo 'yong mga estudyant 'pag tinuruan mo 'yong mga estudyante ng tamang ano, siyempre hindi lang naman 'yon puwedeng maituro sa bahay eh, puwede rin 'yon maituro sa eskuwelahan. Kapag palagi din namang palagi din pinapaalalahanan ng mga guro 'yong mga estudyante nang tamang pagtapon, tamang pag paghihiwalay ng mga basura sa nabubulok, hindi nabubulok, saka mga tamang i-recycle, 'yon. Kapag lahat po 'yon, naayos nang naisagawa sa loob ng edukasyon, sa tingin ko po, 'yong mga magiging susunod na henerasyon, magiging maayos eh, hindi na magkakaroon ng maraming basura kahit saan, hindi na magkakaroon ng iba't ibang iba't ibang polusyon na, mag magdudulot dahil diyan sa mga pakalat-kalat na basura.
Mhm. Ah, okey, mhm. Totoo 'yan, mm, tama. Mhm. Oo, oo. Tama, oo. Totoo 'yong sinabi mo ha, saka karagdagan din sa sinabi mo, puwede ring ano, magbigay ng ano, punishment, pagmumulta sa pagtatapon ng basura, sa kahit saan, 'di ba, kailangan may multa. So, first offense, kailangan medyo mo malaki, second offense, malaking malaki na 'yong punishment, hanggang, ah, kailangan paabutin ng libo, para sa gano'n
Opo, tama, tama, tama. Opo, para makaramdam din ng ano, ng takot 'yong mga tao kasi, sa bawat basura na itatapon mo may kapalit, na pera, ganyan.
Oo, makaramdam sila ng takot, hindi na sila magtatapon. Totoo 'yan, saka puwede rin 'yong community service. Eh, kung nahuli sila nagtapon, aside bukod sa pera na babayaran nila mag-co-community service sila sa isang araw, maglilinis sila sa buong komunidad sa sa street, sa mga kalsada, tapos lini aalisin niya mga nakabarado doon, 'yon 'yong magandang programa din ng gobyerno, 'di ba?
Ah, tama po. Ah, tama po yan. Ah, ta Opo, tama po. At, sobrang ganda ng ano, napag-usapan natin ngayon. Makakatulong 'to sa ano eh, sa mga buhay natin sa pang-araw-araw eh. <snorts> Ah, maraming salamat sa'yo.
Alam mo Oo, nga eh. Tama, totoo 'yan, dami kong natutunan, oo, salamat din sa'yo. Sobrang nag-enjoy ako sa paksa natin, at makakatulong talaga 'yong tamang disiplina at, at 'yong pag-se-separate talaga ng mga biodegradable- 'yong mga nabubulok at hindi nabubulok sa, paligid natin. Para hindi magkaroon ng pagbaha, at mapanatili 'yong kalinisan, 'di ba, sa paligid natin. Alam mo, maraming-maraming salamat sa'yo at oo.
O-opo. Tama po. Maraming salamat din po.
At, paalam!
Thank you po.
Oo, grabe, nag-enjoy ako dito talaga sa, <snorts> topic natin.
<chuckles> Ako din po. <chuckles>